Oye platícame por favor, ¿qué rutinas te ayudan a ser más creativo?
Okey, mira, yo creo que el exponerte a nuevas cosas constantemente, eh, puede ayudar definitivamente a como que a a ver nuevas perspectivas y a que tu cabeza empiece a a girar con nuevas ideas y creo que eso es algo que me gusta mucho. Puede ser difícil a veces, pero como que siento que hay muchas maneras en lo cual lo puedes lograr.
Claro. Okey, exponerse a nuevas experiencias y, por ejemplo, ¿cuáles son esas experiencias que te que te han ayudado? ¿Alguna que recuerdes?
Sí, eh, a ver, el el el viajar y conocer nuevas nuevas personas, culturas y ambientes, eh, yo creo que es algo que que me encanta, ¿no?, y y definitivamente m a amplía muchísimo mi creatividad, porque veo otros otras formas, pero, pues, yo creo que sería como la más compleja, ¿no?, porque, pues, necesitas tiempo, dinero, avión, mil cosas. Eh, algo también, yo creo que el tema de museos, eh, personalmente me gusta mucho. Eh, el el meterte a un museo, a una exposición, eh, te puede dar a ver, yo creo que ahí ya serían como perspectivas muchísimo más profesionales de muchas formas de pensar, de personas que realmente son muy creativas, ¿no?, eh, pero bueno, en algunas ciudades también esto puede ser una gran limitante ¿no?, entonces, eh, creo que si si empiezas por algo básico, si sales a la calle cuando te sientes como como frustrado o o estancado en la creatividad, el salir a caminar es como un gran paso para para que tu tu mente se relaje y empiece a a notar cosas que a lo mejor antes no habías notado.
<chuckles> Claro, sí. Oh. Claro. <chuckles> Claro, oye, y por ejemplo, ¿cómo cómo repartes, eh, el tiempo? ¿Hay hay algún momento en el que digas: "Este este es el tiempo de de ser creativo" y te dediques específicamente a eso? ¿O simplemente actúas en el momento en el que la inspiración llega a ti?
Mm, creo que yo sí tengo que preparar mi espacio, digo, sé que hay muchas personas que que llevan una libreta, ¿no?, y de repente, pum, tienen su su momento de eureka y anotan o dibujan o pintan el momento, ¿no? Eh, creo que yo soy más de hacerme ese tiempo, sentarme en mi escritorio, eh, ponerme cómodo y decir: "Okey, vamos a vamos a dejar volar la imaginación". Y lo complemento con mi teléfono en las notas, suelo escribir como muchas cosas random ¿no? <chuckles> Luego tengo que revisarlas y borrarlas, porque ya ni me acuerdo de qué eran, pero suelo escribir ideas o anotar lugares.
Sí. Sí. <chuckles>
Entonces, como que me apoyo un poquito, quizás en en ambas, pero, principalmente, en en hacer el momento para que la creatividad salga.
Oye, ¿y qué tanto ayuda, eh, la parte de anotar? Nunca se, bueno, por ejemplo, ¿a a alguna vez antes de que adoptaras ese hábito llegaste a tener alguna idea que dijiste: "Ay, sí me acuerdo", y cuando llegaste para implementarla a lo mejor dijiste: "Chin, ya se me olvidó y no sé qué era"?
Sí. Sí, la verdad es que soy bien distraído <laughs> y mi vida funcionaba de esa manera, todo el tiempo olvidando lo que, ah, se me había ocurrido y entonces cuando se me ocurría nuevamente como que, pues, estaba en un momento que no sé. O sea, a ver, a lo mejor había tomado un camión y y ni modo que me pusiera a apuntar si estaba lleno el camión o mil cosas, ¿no? Entonces, eh, me apoyé mucho de de las notas de mi teléfono. Y tengo cientos y a veces hasta miles de notas, ¿no?, que constantemente tengo que estarlas borrando y recapitulando, porque, me gusta ir apuntando como seguramente si alguien agarrara mi teléfono y se pusiera a leer mis notas, diría: "¿A esta persona q qué le pasa?", ¿no?". Es muy random, porque puede haber una receta y luego una idea, y luego una frase y luego un lugar y a lo mejor una película. Es muy random, solo yo me entiendo.
<chuckles> Claro. Guau. <laughs> Guau. <chuckles> Oye, y, por ejemplo, eh, en esos momentos que comentabas que, pues, te haces tu espacio y te te acomodas en tu escritorio para para dedicarte a esa parte de la creatividad, ¿tienes, ah, algún ritual específico, algo que que hagas? ¿Quizá prendas una vela o cosas así?
<laughs> Mm, creo que depende un poquito de la actividad, pero, mm, igual y cuando son como artes plásticas, eh, lo acompaño con música, y suelo hacerlo cuando es como buen clima, no sé verano, o cuando hay buen clima, porque me gusta hacerlo afuera, no sé, en la terraza, en mi patio, en en algún lugar como externo, ¿no?, ya me siento y me pongo a pintar, y cuando son cosas, no sé, de, am, quizás más creativas, como de crear algo digitalmente o así, eh, pues, solo me me concentro en en lo que estoy haciendo en la computadora y pongo algún podcast o algún video, no sé, de algo, mm, bobo o interesante, ¿no?, que nos no necesite estar prestando 100% mi atención en él, sino como que me acompañen esas conversaciones que que que puse en en el iPad en en el video.
Ah, claro. <laughs> Wao, oye y y justo en en eso va mi mi siguiente pregunta, eh, mencionas la parte de de distintas, eh, pues, creaciones, ¿no?, que que realizas, ¿cuáles cuáles son esas creaciones, ¿no?, o o o a qué te dedicas en el momento de de ser creativo?
Pues, me gusta experimentar poquito de todo, em, cuando era más joven, me gustaba mucho el tema de de hacer pequeñas esculturas con plastilina, o o o cosas o cosas así como de moldear, em, ú últimamente me me gusta pintar, entonces, necesitas como, uh, luego espacios más amplios, por eso es que me gusta hacerlo afuera, y y no sé, he pintado a a mi hijo, ¿no?, le hice un cuadro así como estilo pop art con con con distintos rostros, entonces, me gusta luego pintar, eh, hacerlo con acrílicos o con acuarelas, y, mm, en el tema digital, pues, me gusta hacer, eh, videos, no sé, como de de mi vida, de mi viajes, de de cosas de tecnología, y me gusta me gusta hacer videos y cada vez ir aprendiendo más en el tema de edición, de de cómo meter audios y ir experimentando así como con pruebas y error, este, yo creo que con eso, el tema musical, la verdad es que soy muy malo y nunca nunca lo he hecho, eh, tuve clases de música en la escuela y las aprobaba solo por necesidad, pero nunca he sido muy muy musical.
Ah, claro. Guau. <laughs> Okey, y, por ejemplo, eh, l la parte de pintar me llama mucho la atención porque, eh, se podría considerar algo un poquito difícil, en especial, eh, pues cuando yo por ejemplo, yo que soy inexperto, no, <chuckles> no, no soy nada bueno en pintar, pero ¿tú cómo aprendiste?
Ajá. Pues así, yo solito, ¿eh?, la verdad es que también soy como medio necio en en tratar de hacer las cosas por mi cuenta. Y digo, a ver, ahora con con este mundo del internet, de YouTube, de los tutoriales y todo, es superfácil poder aprender cualquier cosa que se te ocurre. Y me gusta como inspirarme cuando voy a a museos de arte, eh, y ver estilos, y luego tratar de de replicarlos, y cuando tengo dudas, me meto a YouTube. Por eso también, cuando hago cosas como mm, como, no sé, me gusta luego ver videos en mi tiempo libre, y y pongo videos de técnicas, de cómo pintar ojos, de cómo, eh, utilizar el acrílico, de cómo usar acuarelas, de cómo tomar fotografías, ¿no? Como que todo el tiempo siempre es trato de de ir aprendiendo nuevas cosas.
Va. Y bueno en en ese aprender las técnicas que que comentas, ¿cuál crees que es la la más difícil de las que de las que realizas, de las que ya te sabes?
Mm, el tema de implementar colores, como que se me complica mucho, eh, a ver, desde boberías básicas, como el el combinar colores en tu ropa o en tu casa, a hasta obviamente, pues cuando cuando pinto, ¿no? siento que que no soy tan bueno combinando colores y es algo que me ha costado mucho trabajo, quizás por eso el tema del popart me gusta, porque no siempre tienen que ser como que los colores más combinados o o como que los patrones más estándar. Entonces, pues creo que que sí tiene un porcentaje de de tener como el el feeling, la la sensación, el sentimiento de cómo combinarlo, y, pues, otra parte de ir entendiendo cómo cómo funcionan las combinaciones de colores y los patrones y eso, irlos aplicando.
<chuckles> Sí. Claro. Wao, oye, y qué qué interesante porque sí, tal cual dices, ¿no?, muchas veces, este, no sé, como que parece que, eh, no no no se nos da mucho la parte de los colores, pero, mm, qué interesante y, por ejemplo, ¿en en acuarela te te gusta pintar porque es, este, pues, un poquito más difícil o cómo lo ves tú que que luego se deshacen las pastillas o cosas así?
<laughs> <laughs> Sí, está padre, está divertido, em, a ver, yo creo que la primera vez que pinté en acuarela fue o hace 3, 4 años, y me compré un pequeño kit, em, que es como para traerlo, es como un un una libretita plástica, es chiquitito, entonces lo abres y tienes una, en lugar de pincel, es como una pluma que le la rellenas de agua, y entonces como vas presionando, saca un poquito de de agua y ya lo mezclas con tu con tu acuarela, entonces, se me hizo como muy práctico para no tener que que tener muchos pinceles y un contenedor de agua, entonces, este kit se me hizo muy práctico y empecé a a pintar, y sí es complejo, porque, em, si no controlas el agua, que es un el básico en esta técnica, pues haces un desastre ¿no?, puedes borrar lo que pintaste o puedes destruir el papel, entonces, mm, yo creo que también inconscientemente todas estas cosas las hago porque luego solía ser muy tosco, mi papá era muy tosco, ¿no?, y siempre decía: "Ah, es que siempre rompo las cosas porque soy muy tosco", y creo que se nos pegó a mí y a todos mis hermanos eso. Entonces, he tratado de forzar el tratar de de trabajar con cosas luego más delicadas para arreglar eso, ¿no?, porque, pues, no puedes vivir tu vida der destruyendo cosas solo porque no controlaste tu tu forma o tu fuerza o lo que sea, entonces, en la acuarela es justamente esa técnica, si no controlas el flujo del agua, eh, acabas echando a perder lo que lo que pintaste, ¿no?
Ah, wao. <laughs> Sí. <laughs> <laughs> Wao. Wao, qué qué interesante, fíjate, el trasfondo que tiene esa parte en en tu en tu aprendizaje, en el querer desarrollar esa habilidad, no no lo hubiera imaginado así, pero qué qué entretenido, oye y, mm, de de todas esas técnicas, ¿cuál te gusta más?
<laughs> Mira, me me apasiona mucho el tema de los como de las pinturas, cuando lo las pinturas de de óleo y de aceite, eh, como digo a ver, referenció mucho a las antiguas, ¿no? Porque es como que lo que lo que más ves. Pero me encantan esos colores y me encanta cuando tienen relieves, cuando utilizas como plastas muy grandes de de pintura, eh, que no lo he logrado hacer, no, todavía no entiendo, al 100% Eh, hay una pasta que mezclas también con con las pinturas y te ayuda a tener como como volumen. Pero, ay necesitas como muchos instrumentos y mucha pintura para lograr hacer eso, y me apasionaría, y me encantaría poder llegar a a tener un cuadro así, ¿no? De que tenga como como esos manchones de pintura que se ven grandes y toscos. Me me gusta mucho esa técnica.
Sí, sí. <chuckles> Claro. <chuckles> Wao. Oye y de de lo que has pintado, de de las distintas técnicas, de todos los cuadros que probablemente ya hiciste, ¿cuál es tu obra favorita?
Uy, esa que hice la de la de mi hijo, se la regalé a mi a mi esposa. Eh, ay, no me acuerdo si fue en su cumpleaños o en el día de las madres. Eh, le dije, te voy a hacer un cuadro de nuestro hijo y nuestro niño estaba bien chiquitillo, tenía como 1, año y entonces hacía muchas caritas, ¿no? Tenía como tenemos una foto y siempre nos reíamos, nos juntábamos mi esposa y yo, y veíamos así como de, ay vamos a ver las las caras de mi hijo, ¿no? Y entonces tenía una enojado, y una contento y una sorprendido. Entonces, en un en un lienzo largo, como de metro y medio, este, tomé 4, caras de mi hijo y y las pinté, y los fondos los puse así como de pop art con colores fluorescentes. Entonces, eh le encantó a mi esposa y la tenemos en la sala y creo que esa es la que la que más siento que que que me ha me ha gustado y más significativa tengo.
Eh. <laughs> <laughs> Wao. Wao, oye qué interesante, entonces eh digamos el eh, ¿dividiste ese metro 50 en 4 como rectángulos?
Ajá, sí sí sí sí sí.
Wao, qué padre.
Sí sí sí, lo dividí en 4, es, no sé, que será como de 60 centímetros, 50 centímetros de alto. Entonces, pues se forma casi un cuadrado, y en cada uno puse como un zoom así de- de su cara, ¿no? Que solo se ve su cara y tiene distintas expresiones. Y está- está bien bonito, me gusta mucho, mucha gente lo lo ha chuleado.
Sí. <laughs> ¿Y dirías también que es- es tu- tu obra maestra?
Sí, yo creo que sí, hasta ahora sí. Digo, algo que también me encantaría es algún día hacer como una escultura en- en piedra o mármol o algo así, pero, bueno, no sé, espero algún día algún día hacerlo, ¿no? Pero eso me- me apasionaría mucho también.
Ay. <chuckles> Wao, las esculturas en mármol. Sí, definitivamente. Oye, y bueno, ya para- para finalizar, ¿cuál dirías que es el- el consejo que tú podrías brindar a alguien que quizá quiera comenzar, ya sea a pintar o un poquito a- a la parte de- de moldear, no? ¿Cuál dirías que es ese consejo que que podrías dar?
Pues eh, es como- como un músculo, ¿no? Lo tienes que trabajar. Entonces, empieza con cosas chiquitas, o sea, haz tus cosas personalmente, ¿no? Y- y empieza a dibujar, a moldear, a pintar. Y digo, finalmente, todo, todo es arte y- y nada- nada debería de- de ser juzgado, ¿no? O sea, por muy bien o mal que lo hagas, tú sigue intentando hacerlo y algún día te vas a volver muy bueno o un experto.
Wao, y pues la verdad es que ha sido muy grato el poder escuchar un poquito del arte y no me queda más que agradecerte por tu tiempo y por compartirlo conmigo.
Te agradezco tu interés. Hasta luego.
Hasta luego.